Alors, je dirais pas que j'ai appris quelque chose avec un professeur en particulier, heu, par contre, heu, moi, ayant fait, du coup, des études, heu, à distance, heu, j'ai appris à gérer mes mon apprentissage autrement. Donc, heu, grâce, bien sûr, à à mes professeurs, hein, qui, heu, du coup, ont dû mettre en place donc, heu, une manière de de suivre, heu, le programme donc, heu, de l'année, heu, mais à distance, heu, ce qui fait que donc
Oui. Oui. Ah d'accord. Oui. D'accord, ah oui, c'était un sacré challenge pour toi! Et comment tu as fait, alors, pour, heu, adapter?
Ouais. C'est vrai que c'était un challenge de travailler en autonomie de manière très personnelle, heu, parce qu'on a une charge de travail assez grande et que du coup, il faut savoir s'organiser, heu, heu, il faut savoir être méthodique, heu, heu, voilà. C'est ça, apprendre petit à petit, heu, ne pas se décourager, heu, voilà gérer ses propres émotions aussi pendant l'année. Donc, hem, c'est vrai que c'est tout un processus effectivement. Effectivement, c'est très, très dur parce qu'on passe par, heu, vraiment les montagnes russes, hein, j'aimerais dire. C'est, heu, autant de hauts que de bas, heu, heu, faut savoir rester motivé et en même temps si on perd la motivation, faut savoir rester discipliné, heu, donc, c'est assez compliqué à à gérer effectivement et on ressent parfois, heu, heu, de comment dire? Hem, un certain abandon aussi des professeurs parce que des fois, c'est mal cadré, heu, heu, on n'a pas de réponse de suite, heu, on se sent un peu abandonné et lâché parfois, effectivement.
Mmh mh. Ouais. Ah oui, bien sûr. Ça devait être dur ça, hein, de gérer ses émotions. Mmh mh. Mais oui. Ah mince. Ça, c'est plus terrible. D'accord et pourquoi tu as choisi cette méthode, heu, d'apprentissage, heu, à distance, si c'est pas trop personnel?
Donc Parce que je supportais pas les bornes de l'école, en fait, hein, heu, le fait de rester tout le temps assise à écouter un un professeur, heu, même, heu, au niveau, heu, de l'université, ça ça f ça fonctionne aussi comme ça. Et hem et en fait, j'aime pas forcément aussi l'ambiance, heu, de rester dans une salle de classe, heu, enfermée, heu, avec l'air qui ne passe pas, enfin vraiment de pas avoir un environnement confortable, en fait, tout simplement. Heu, j'ai jamais été, heu, adhérente à à ça et ça me procurait une, heu, sorte d'oppression, en fait, heu, d'être, heu, voilà, heu, en cours. Oui, oui je ressentais vraiment une oppression et une envie de sortir, en fait, et de prendre l'air tout le temps. Donc heu, c'est pour ça que je préfère, en fait, heu, être chez moi, tout simplement, quand j'étudie, heu, parce que je m'y sens bien, je m'y sens à l'aise, heu, je m'y sens, heu, confortable, heu, heu, je peux m'arrêter quand je veux aussi, heu, si je veux aller aux toilettes, je vais aux toilettes, je ne dérange personne, heu, heu, voilà, c'est vraiment ça va dans les détails, quoi.
Ah. Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Ah oui, quand même. D cor. Oui. Mmh. Oui, à ton rythme. Moui. D'accord, mais du coup, en fait, heu, tu avais anticipé presque que tu voulais une nouvelle expérience d'apprentissage, ça a même presque précédé plutôt, heu, l'aspect, heu, apprentissage à distance. Tu étais prête, en fait, pour inventer ta propre façon d'apprendre et alors, heu, est-ce qu'il y a eu, heu, tu as l'impression d'avoir commis des erreurs sur la façon d'apprendre? Est-ce que tu as dû adapter les choses ou à l'inverse, est-ce que ça roulait tout seul, quoi?
Heu Tout à fait. Exactement.

Effectivement, effectivement je suis très curieuse et heu, comme tu l'as dit, heu, tu as parlé de de YouTube, heu heu, d'apprendre donc ailleurs, sur d'autres supports et oui effectivement, heu, j'apprends, heu, sur d'autres supports. Donc heu, je regarde énormément de vidéos YouTube, heu, pour apprendre, heu, que ce soit donc, heu, des langues étrangères comme l'anglais, heu, évoluer donc au niveau de cette langue, heu, avoir un niveau plus courant, heu, parce que moi, j'ai plutôt un niveau, heu, B2, mais, heu, j'aimerais arriver à un niveau C1, C2 et heu, surtout ça va m'aider, heu, par rapport au au métier que je fais, donc heu, professeur de cours particuliers et hem et oui. Donc je continue d'apprendre par moi-même. Je suis auto appreneuse, je sais pas comment on pourrait dire ça, enfin j'apprends par moi-même, en tout cas. Autodidacte exactement. Ouais auto-appreneuse, ouais.
Mmh mh. Oui. D'accord. Mmh mh. Mouais, super. Mmh mh. Ou autodidacte, heu, ou auto appreneuse, c'est joli, aussi, hein. Et hem et à quel moment, bah, tu t'es rendue compte, tu t'es dit: «Bon, c'est bon, là, je sais que j'ai appris quelque chose et je vais pouvoir en faire quelque chose, heu, dans dans dans la vie, heu, je vais pouvoir en faire mon métier»? À quel moment, tu as senti que cette méthode d'apprentissage, elle était vraiment efficace?
J'ai senti que cette méthode d'apprentissage, elle était vraiment efficace quand j'ai vu que ça fonctionnait dans ce que je faisais dans mon métier professionnel. Heu, parce que
Ah, c'était une preuve, quoi. Mouais.
oui, exactement parce qu'en fait, heu, quand quand on commence, heu donc dans un métier, on sait pas trop où on en est, on sait pas si on a, heu, certaines compétences, heu, on sait pas si on va y arriver tout de suite et cetera.
Oui, il y a toujours du doute, bien sûr.
Tout à fait, exactement et au final, je me rends compte que j'apprends en même temps que j'exerce. <chuckles> C'est assez marrant comme situation.
Ah oui, c'est vrai? Ouais, hein donc toujours l'apprentissage en cours? Ouais. <chuckles>
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait et j'apprends autant, heu, de mes élèves que j'apprends donc, heu, sur, heu, les supports, heu, digitaux et heu, vraiment c'est c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, en fait, c'est continu, hein, vraiment.
D'accord. Et est-ce que tu dirais que ça t'a appris une forme d'humilité aussi, de se dire, ben: «Tout est apprentissage et je ne m'arrêterai jamais d'apprendre»?

Mmh, alors ça dépend en fait, heu, de mes années d'études parce que, heu, quand j'étais donc, heu, en sociologie, hem, j'ai fait donc mes études à distance, heu, en L3 socio heu L non, L non L1-L2 pardon, L1-L2 sociologie. Heu, du coup à distance et en fait, heu, c'était pas pareil parce que j'étais dans une autre université, heu, de ma ville et heu, du coup c'était pas super, pas super. J'ai dû apprendre un petit peu sur le tas, heu, c'était bien dans le sens où, heu, voilà, j'avais cette liberté, heu, d'apprendre quand je voulais, heu, à n'importe quelle heure que je voulais et cetera, mais comme j'ai dit, il y avait ces ce cadrage qui n'était pas présent, heu, les, mmh, les visioconférences, il y en avait pas beaucoup. Heu, du coup on sentait pas trop la présence des professeurs donc ça, vraiment, c'est le point négatif, heu, de mon apprentissage. Mais, quand même, le fait d'avoir commencé à distance à ce moment-là, c'était un point de rupture avec ma toute 1re année universitaire, donc en langues étrangères appliquées, heu, avant de faire sociologie, où vraiment j'étais à la fac et que ça ne me plaisait absolument pas. Donc oui, effectivement j'ai j'ai beaucoup aimé ce point de rupture et hem et ce que j'ai aimé aussi après, c'est, heu, le fait finalement de prendre goût à l'apprentissage par soi-même. Et et ça vraiment, heu ouais c'est ça, ça a vraiment, heu, été quelque chose pour moi, ça a été une expérience, heu, non seulement enrichissante, mais aussi ça a permis de développer finalement l'envie de d'apprendre beaucoup plus, heu, parce que je le faisais par envie.
N ouais. Mmh. Ouais. Moui. Mouais ce qui a pas de prix, hein. D'accord. Mouais. Mmh mh. Oui. Mmh mh. D'accord. Ah, c'est beau ça! D'accord, oui, parce que tu as dû comparer quelque part les les 2 apprentissages donc, heu, tu as pu savoir ce qui t'allait le mieux et ce qui marchait le plus. Donc, heu, est-ce que tu peux, mmh, tu pourrais dire quelque part que c'est un sorte de déclic, heu? Là, tu t'es dit: «C'est bon, c'est comme ça moi que je veux apprendre dans la vie. Je voulais faire les choses par moi-même, de mon côté, avec mon propre cadre.»
Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. En fait, ça m'a permis de découvrir même une certaine indépendance dans ma personnalité, heu, que je ne connaissais pas. Vraiment ça ça va très loin et heu et en fait je me suis rendue compte que je n'aimais pas finalement avoir des personnes, heu, voilà qui soient tout le temps en train de me cadrer. J'aime le cadre mais pas tout le temps et et je pense que c'est là que j'ai compris que ça se reporterait également dans mon travail, heu, dans le monde professionnel effectivement, heu, ça m'a fait vraiment découvrir ce c cet aspect-là en fait, hein oui oui et heu, c'est pour ça qu'aujourd'hui je je travaille, heu, de manière assez libre, que je fixe mes horaires, hem, heu, je travaille quand je veux vraiment, heu et je choisis aussi, heu, mon travail.
Ah, oui bien sur. Oui. Mmh mh. D'accord, c'est intéressant ça. Ah oui, d'accord. Ouais.